Mh, cioè, praticamente infilza queste zanne dentro il corpo del cane e lo alza. <chuckles>
No, non lo voglio oh, non lo voglio sapere, mamma mia.
E lo fa, lo lo solleva praticamente, lo fa volare in aria, no. Ehm, e poi a quel punto, dopo che ho fatto questa cosa, ehm il cane cade ovviamente così, e lui scappa, va via il cinghiale. Però puoi immaginare la tragedia a quel pu punto, soprattutto mia cugina, la padrona del cane, insomma vedendo il cane in queste condizioni. Ehm per fortuna, <chuckles> non è che è stata una cosa così ehm tragica, nel senso che è finita bene alla fine e non ehm, e ha preso questo cane che in quelle condizioni eh a quel punto dovevamo scendere velocemente senza percorso ehm giù dalla montagna per andare subito da un veterinario. Quindi cioè, tu vedi insomma
Eh beh. Ah meno male. Ma il cane stava sanguinando?
Eh certo, sì. Per cu per cui tu immagina ehm, mia cugina con questo cane in braccio tra l'altro pesante, ferito, ehm, ehm che doveva correre insomma giù dalla montagna, ehm, eccetera, eccetera. Abbiamo anche tentato di a quel tempo non c'erano neanche cellulari eh, ehm di chiamare quei disgraziati che nel frattempo erano su in cima che si divertivano e si facevano le foto per magari aiutarci.
Poverino! Amore! Ah sì scusa perché è vero loro n nel frattempo no non hanno assistito alla scena, quindi eravate da sole.
E no, perché loro erano erano proprio andati via, cioè, in alto, eravamo a distanza troppo lontana per capire quello che stavano s
Ah. Immagino anche il terrore mo in quei momenti un po' insomma.
Esattamente, quindi a quel punto insomma per fortuna riusciamo a scendere, insomma lei m mia cugina mette il cane in macchina, lo porta dal veterinario insomma e poi si salva e e sta bene insomma. È stato un po' un eroe questo questo cane perché c'ha di c'ha protette, però insomma ha rischiato veramente la la vita. Quindi poi insomma, ehm, quando siamo siamo scesi tutti quanti dalla montagna ne abbiamo dette di tutti i colori. Non è che magari la cosa cambiava se c'erano loro, però forse magari potevamo reagire insomma in maniera diversa eccetera eccetera. Quindi diciamo un po'
Beh magari poteva anche cambiare però perché sai un conto è uhm 2 persone, in conto è in 4, il cinghiale ci avrebbe pensato due volte, 1.
Può darsi, sai, non lo so come ehm qual è la mentalità, cosa pensa insomma un cinghiale se agisce solo e sempre d'istinto, come si difende rispetto al pericolo. Sicuramente ci ha visto come
Ma guarda mhmm, in realtà sai cos'è, mhmm almeno da quanto io so i cinghiali di solito tendono a non attaccare l'uomo, lo fanno soltanto se magari, ehm, in d in 2 motivi, o, uhm, attacchi i loro cuccioli oppure magari ti ti metti tra loro e una possibile via d'uscita ovvero li blocchi. Allora in quel caso attaccano, però sai il modo in cui la cioè, perché io mi immagino un po' questa scena, no, tipo voi nel sen su che camminate nel sentiero, no, e a un certo punto vedere come questo coso malefico che s'avvicina.
Sì. Ecco. Eh non era proprio un sentiero perché si